Bien sûr, mais même même dans le dans le dans le même, heu, dans la vie de tous les jours, moi, quand je j'étais manager, je l'ai fait pendant plus de 15 ans, j'en ai animé des réunions. Les gens, des fois, ils sortent: «Tu fais, mais mais comment tu fais»? Mais on dirait que je fais: «Non, mais j'avais bien sûr que j'avais de l'appréhension avant d'arriver», mais en fait, comme je l'écoute pas que, je me force. Au moment où je démarre, là, il y a tout qui s'en va, comme un artiste et tu as l'impression que je te joue ma ma plus grande, heu, ma plus grande scène et que je suis vraiment la personne la plus à l'aise du monde. Pourtant si tu as bien regardé au tout début, quand je rentre et ben, je vais avoir un tic à remettre un crayon à cet endroit, ou je vais prendre naturellement dans ma main un un stylo que je vais faire claquer. Voilà le temps que ça commence, le temps qu'à un moment vous vous, heu, mettiez en, heu, en ordre, le temps que mais c'est juste que tu le vois pas, un peu comme un magicien qui fait du close-up up. Tu crois que je fais ça alors qu'en fait, je suis à côté en train de cacher une carte et et tu l'as pas vu.
Mmh mh. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Ouais. Tu trembles un peu? Ou heu, mmh mh. Mmh mh. Hey. C'est vrai et du coup, le fait aussi de peut être de bien maîtriser ton sujet, ça aide aussi clairement à à mieux faire accrocher les gens, quoi. Quand ils voient et que tu connais, heu, que tu maîtrises ce que ce dont tu parles, ça ça peut peut être aussi, heu, beaucoup aider, non?
Non, non, non, non. Moi, j'ai déjà fait, heu, j'ai déjà essayé de faire l'exercice.
Non, du tout? OK.
Hem, alors bien sûr, il faut une un minimum de fluidité, d'accord. C'est sûr que si, à chaque phrase, je fais: «Heu, alors, heu, c'était quoi déjà page 25, alors attendez. Heu» mais par exemple, moi, quand ça m'arrive de faire ça, même sur un sujet que je connais, je peux avoir un un un oubli
Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Oui.
bah, pareil, heu, l'attitude, le cinéma. «Alors attendez, à la page 25. Non non, mais attendez, j'ai vraiment appris. Là, je en fait, je vous fais du cinéma, vous croyez que je cherche page 25 alors qu'en fait je sais déjà». Ça fait sourire les gens, alors que je suis en train de vraiment de chercher.
<chuckles> OK. <laughs> Ouais, donc c'est tout ouais, OK.
Hop, cinéma, ils croient ils croient que je suis là. Ah non, hop, je je suis là, en fait.
Tu détournes vraiment l'attention, heu.
C'est c'est de la magie, c'est du spectacle et tout le temps.
Ouais. OK. C'est vrai que c'est incroyable. Est-ce que du
Pa pa par exemple, si je dois si j'ai de nouveau un trou de mémoire: «Alors, attendez, c'est page 32» et quelqu'un me fait la remarque: «Ah bah, finalement, tu ne le connais pas, le truc»
Ouais. Mmh.
et là, je vais dire: «En fait, tu as raison, c'est vrai, je le connais pas. Tu sais quoi, laissons la page 32. Heu, parlons d'autre chose». Je détourne l'attention: «C'est pas grave, on parlera de de ça à un autre moment»
Mmh mh. OK, et l
et la personne se sent des fois un peu gênée de m'avoir interrompu. Ils me disent: «Non non, mais je veux pas t'interrompre». Je fais: «Mais attends, mais c'était prévu c'était prévu. T'inquiète pas, en plus c'est un détail, on en on verra après, donc du coup, le point numéro 4» et voilà.
<laughs> Tu l'as fait? <laughs> <chuckles>